Diamnya, gitu. Maksudnya, dia tuh ngeliat aku tuh aku tuh enggak ng eee, pasif gitu, lho. Jadi kan aku bilang juga nih, kan aku tuh kerja di, eee, media media kan. Terus juga aku juga bagian marketing-in nih gitu, kan. Apalagi kalau media konvensional sekarang kan memang itu nggak mudah, ya. Nggak mudah banget kita untuk nyari klien yang mau join kerjasama sama media konvensional zaman sekarang. Karena kan kompetitornya itu kan udah media digital. Itu banyak banget. Nah, jadi, pas rapat itu aku dikritik gitu, loh. Karanya katanya, aku tuh nggak nggak ada mengunjungi klien, nggak ada, samperin, ketemu, bikin janji segala macam. Dan
Oke. Pasif ya, mungkin dia pikir. Oke. Mhm. Oke. Iya iya, mmm. Mhm.
dan dia tuh, ngeliat aku tuh, banyak duduk-duduk aja gitu, lho. Banyak nongkrong-nongkrong aja, gitulah.
Oke.
Nah, awalnya aku terima, oke, mmm, <tsk> cuma apa ya, kada cuma kadang itu juga, sekarang kan cara dia menyampaikan itu juga pesimis gitu loh. Makanya aku juga heeh. Penyampaian kurang baik.
Oh, penyampaiannya kurang baik berarti. Dan ditambah memang mungkin Kakaknya sebenarnya tidak seperti itu faktanya, Kak. Apakah seperti, eee benar?
Nggak nggak, gitu. Jadi kan memang kalau kita yang namanya marketing itu kan memang ini ya, kan, eee, job desc kita kan bisa di mana aja, kapan saja, waktunya juga nggak nggak pakem, kan. Karena ketemu klien tuh kita nggak mungkin selalu pagi, siang, dan tempatnya nggak mesti di kantor dia. Kadang, janji nih di luar. Nah, itu dia gitu, lho. Aku juga nggak tahu kenapa dia sentimentil ama aku kan gitu, kan.
Betul. Ya ya, paham. Mmm, ya ya ya. Betul. Oke.